En fait, une aide juridictionnelle pour, heu, pouvoir divorcer gratuitement, parce qu'en fait à savoir qu'un divorce est payant. Si tu demandes heu, le fait de divorcer, en fait tu dois payer un avocat, la procédure et cetera et tout ça c'est payant. Du coup, heureusement mais ça, ça peut être, heu, c'est c'est dommage parce que je trouve que pour des cas assez extrêmes, limite ça devrait être gratuit, mais mais, heu, voilà, ça veut dire que tu peux rester coincée si jamais tu as pas les moyens ou si tu es pas bien conseillée. Ouais je
Eh oui, bien sûr. Mmh. Oui, c'est vrai. De divorcer? Tu vois, je savais pas et ton mari ne voulait pas, sans doute?
Ah non, non, lui, il voulait pas et justement il m'avait dit: «Bah, tu vas faire comment pour payer?» <laughs> du coup je me suis dit: «Tu vas se démerder».
Heu, oui des c'était une manière- manière de te coincer quoi. Mmh. Mmh mh, mmh mh.
Exactement, heu, du coup, heu, bah moi j'ai trouvé les moyens et j'ai fait toutes les démarches nécessaires et ça a abouti et une fois que ça a abouti, bah, c'était un tel soulagement, heu
Là, tu t'es rendu compte vraiment que ça avait été une erreur, parce que souvent, c'est après coup qu'on se dit: «Mais comment j'ai fait pour tenir, quoi?». Ça a duré combien de temps ce mariage?
Ah oui. Oui ex Bah, heu, moi j'ai demandé le divorce, je crois, bah finalement en 2015 hein? Donc, heu, ça a fait ça a quand même un petit peu tenu, peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. Ouais et heu
7 ans oui, s mmh. On dit que c'est un âge de bascule pour un pour une une une, heu, une une histoire amoureuse ou une séparation, ouais c'est t tous les 7 ans ouais, mmh mh.
Oui pour Une séparation? Oui exactement. Beh, même si on était quand même, heu, séparés, heu, un petit peu donc on se voyait moins mais c'est vrai que c'est là où j'ai dit: «Allez, je fais les démarches, j'arrête tout». Mais j'ai pas fait les démarches avant parce que j'avais peur peut-être de cet inconnu, heu, j'avais peur de aussi de décevoir parce que, heu, finalement un mariage c'est aussi, heu, une genre de tradition, coutumier, enfin les parents peuvent être fiers aussi que que qu'on se marie.
Mmh. Tout à fait. Oui, oui. C'est par rapport à tes parents aussi?